Isso vai te ajudar muito a impulsionar as vendas, porque pensa: vai estar bem programado, vai estar com uma capa legal que chama atenção, eh, ele vai te ajudar a estruturar a divulgação. Você pode também pedir isso, né, enfim.
Uhum. É e Sim. É muito bom o que você tá falando. Aham. É, nossa, gostei muito. E até pra eu sentir mais segurança, né, porque alguém que que eu confio que que tem um portfólio legal que s realmente já entende do assunto, eu vou me sentir mais segura. Porque também sabe o que acontece? Eu me comparo bastante com os outros, né, com os outros professores, com com cole "com concorrentes", entre aspas, né. Aí, às vezes, eu tô segura com o que eu decidi ou com o meu estilo, aí, eu eu acabo vendo de outra pessoa falar: "Ah, não. Acho que isso aqui é mais legal". E aí, já abre um leque de opções de novo e eu fico: "Mas e agora? E o que que eu faço?". Então, assim, eh, eu eu queria sentir essa segurança em um profissional. Eu acho que é uma excelente ideia até para eu não ficar viajando e ficar segura, né, da escolha.
Tã. Pois é. Hã. Hum. E aí? Ah. Verdade. É verdade. Eu acho que ele pode te te orientar melhor e te deixar s é, exatamente isso. Segura da escolha e que aquilo ali tem a tua cara, né. Então
Por Uhum. Sim. Aham. É, e até porque
eu acho que pode ser até uma caminhada pra fazer vários volumes, depois, enfim, virar isso uma série, né, sei lá.
Aham. Sim. É, eu acho que vale a pena o investimento, porque a diferença pode ser incrível depois, né. E e outra coisa, também, é que hoje em dia tá muito dinâmico, sabe? Cada dia aparece uma ferramenta nova pra fazer imagem ou coisa do tipo, eh, não tá num ritmo muito acelerado e eu não quero eu quero ter a última palavra. Eu quero mais, né, o melhor possível para o meu e-book. Então, eh, e um profissional acompanha isso e sabe também, né, d tá se atualizando sempre.
Vai. Não sei. Hã. É. Pois é. É.